Bạn ơi, dạo này á mình cảm giác như là hổng có còn thời gian để thở chứ nói chi là tới chuyện mua sắm á, tại vì đi về là đã tối rồi nè, cuối tuần thì lúc muốn nghỉ ngơi, lúc lại bận việc nhà á, việc gia đình. Nhưng dù mà bận cỡ nào thì vẫn phải đi mua đồ ăn, đồ dùng c nhân nè, quà cáp nè, và chính cái chuyện đó làm mình rất là mệt mỏi luôn. Nhiều lần á, mình ghé siêu thị sau giờ làm á, đầu óc cứ mệt nên cứ đi vòng vòng, hổng có nhớ rõ là cần mua cái gì. Có hôm á thì chỉ định mua vài thứ mà cuối cùng mất gần 1 tiếng luôn, ra khỏi quầy tính tiền mới nhớ là, trời ơi, quên mua cái món quan trọng nhất chứ, tự nhiên là lấy mấy cái món gì đâu không à. Đúng rồi, ngược lại thì mua online á thì mình hay bị sa đà nha. Vào những cái ứng dụng mà định mua chai dầu gội nè, xong lướt thêm nửa tiếng so sánh giá, rồi đọc bình luận, rồi lại được gợi ý bao nhiêu thứ, thành ra vừa tốn thời gian mà vừa dễ mua quá tay nữa. Thì mình thấy rất là mâu thuẫn luôn, một mặt á thì thời gian nó cực kỳ hạn chế. Mặt khác á, thì lại làm cảm giác mình không có biết là cách mua sắm cho nó gọn á, cứ để nó chiếm hết năng lượng luôn. Nên hôm nay mình cũng muốn nhờ bạn chỉ mình cách nào mà mua sắm nó nhanh, nó gọn, nó đỡ mệt đó, để mình có thể tập trung thời gian cho những việc khác á bạn.
Thế a Ừm. <laughs> Thế á? Ừm. À! Ừm. Mình hiểu. À, rồi, nói chung là bạn là một người, ờ, khá là không có nhiều thời gian này, cũng như là á, ờ, mua sắm thì cũng hơi khó tính một chút. Đó, cho nên là tốn những cái lần mà bạn đi mua đồ này, à, hay quên cũng như là mất khá là nhiều thời gian vào nó nữa. Đấy. Ừ, lát nữa mình sẽ gợi ý cho bạn một vài cách nha. Ờ, nhưng mà hiện tại ấy, bạn chia sẻ cho mình biết một chút là khi mà bạn, ờ, mua đồ ở trên mạng ấy, bạn cảm thấy là bạn hay mua cái món đồ nào mà tốn nhiều thời gian vào nó nhất?
Đúng luôn. Mình nghĩ là, ừm, 3 nhóm đi. Ví dụ như là đồ ăn là cái, ơ, thực phẩm hàng ngày nè. Thì, ờ, đôi khi á, là mình sẽ đi siêu thị mình mua, ờ, gạo, mì, ờ, rau củ, thịt cá á. Nhưng mà đôi lúc mình cũng muốn đặt online những cái thứ như là, ờ, sữa chua, trái cây á. Nói chung là những cái thứ để nấu ăn với lại ăn sáng. Thì, ờ, nhóm này thì gần như là, ừm, tuần nào mình cũng phải mua nè. Còn đồ dùng sinh hoạt á nha, giấy vệ sinh, nước giặt, nước rửa bát, dầu gội, sữa tắm, đồ vệ sinh cá nhân. Thì nhóm này thì hông phải là tuần nào mình cũng mua. Nhưng mà khi hết thì rất là phiền, nên là mình lúc nào cũng thấy lo là hổng có biết còn đủ hông. Nhưng mà mỗi lần mà thấy á, có cái món nào trong cái nhóm đồ sinh hoạt á, nó giảm giá trên mạng á, là mình sẽ, <laughs> ừm, lật đật bỏ vào giỏ hàng <laughs> để tranh thủ mua cho nó được giảm giá. Chứ còn mấy cái này thì mua ở siêu thị vẫn được, nhưng mà mình thích mua online á, bởi vì sẽ săn được cái mã giảm giá, mình cảm giác nó rẻ hơn á bạn. Ờ, đúng rồi, còn mấy cái đồ mà phát sinh như là, à, quà sinh nhật cho bạn đi, đồ trang trí, quần áo, mỹ phẩm đi. Trời ơi, mấy cái này là trùm mua online luôn. <laughs> Tại vì mua online á hả, cứ canh mấy cái ngày cuối tháng á bạn, nó sẽ có những cái mã giảm giá với lại chương trình rất là hời luôn. Cho nên là mình sẽ mua online những cái nhóm này nhà nhiều nhất đó.
Ừm. À. Trời ơi! <laughs> Đúng rồi. Ừm. À. À, mình hiểu. Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu. Ừm, nhiều nhóm á nha. Không chỉ là 1 nhóm nhất định mà cũng là phân ra tận 3 nhóm. <laughs> Thì đúng thật là ừ, thế thì, ờ, bạn chia sẻ cho mình một chút về cái, ờ, nhóm thứ nhất đi, là bạn, ờ, ờ, cái tần suất trong vòng 1 tuần bạn đi, a, siêu thị là có nhiều không?
Đúng. Một tuần thì chắc là mình sẽ đi siêu thị vào cuối tuần 1 lần á bạn, tại vì đi làm cũng hổng có thời gian á, cho nên là cũng muốn dồn vô, ờ, ngày cuối tuần đi mua cho xong 1 lần. Nhưng mà giống như là đầu óc nó cũng lơ mơ, lơ mơ những cái thứ cần mua á, cuối cùng vô siêu thị là lấy mấy cái thứ mà, à, nhà chưa có hết nhà chưa có dùng hết rồi chưa có cần phải mua mà tự nhiên cái đi vô lơ mơ làm sao lấy mất tiêu, rồi cuối cùng những cái thứ đang cần, đang hết á thì lại quên, xong, đôi khi quên về nhà mệt quá thôi thôi, để bữa sau mua, cái có khi là 1 tuần phải đi siêu thị 2 lần đó bạn.
À. Ừm, mình hiểu. Trời ơi! Ừm, thế thì, à, mình thấy là bạn là một người cũng, ờ, mua rất là nhiều đồ, ngoài ra là cũng chưa có một lập một cái kế hoạch nhất định khi mà bạn đi mua đồ, đúng không? Đó, ừm, cho nên là đi a, gặp những cái vấn đề đấy thì mình cũng thấy cũng cũng khá là đúng đấy chứ. Mà á, ừm, bạn có, lập ra một cái ngân sách cố định để mà chi tiêu cho những cái đó không? Hay là bạn cứ thấy thích là bạn mua, ờ, thấy thiếu là bạn mua chứ bạn không có lập ra một cái ngân sách nào cụ thể cả?
Đúng luôn. Thật ra thì mình cũng có ước lượng chung chung á. Ví dụ như là mình sẽ dành ra 1 tháng đi thì mình sẽ dành ra tầm, ờ, ờ, 5-7 triệu để mua những cái thứ, ơ, đồ sinh hoạt hằng ngày với lại, ờ, đồ ăn á. Nhưng mà mình nghĩ là mình chưa có biết, ờ, chia cái số tiền ra để phân loại mua theo từng cái nhóm mà mình vừa mới kể như ban nãy á, cho nên là đôi khi nó cũng bị thâm hụt cái số tiền mà mình đặt ra. Ví dụ như là có tháng khi mình tổng mình tính lại, mình mua trên 7.000.000 có tháng thì tận 10.000.000 luôn nhưng mà cũng hông có biết là tại sao mình lại mua nhiều đến như vậy á? Trong khi đó mình cũng đặt ra 5-7 triệu để mua những cái á, ờ, đồ dùng đó thôi, mà hổng hiểu sao cuối cùng lúc nào cũng bị thâm hết trơn.
À. Ừm. Trời ôi! Ôi! Thế thì 5-7 triệu là nhiều ấy nha, mà ngoài ra còn còn còn, à, lấn qua cái số tiền khác nữa thì khá là nhiều á nha. Ờ. Ừm, thế thì, ờm, mình có, ưm, cà một vài gợi ý như này này, bạn xem là thời gian tới, bạn có tiết kiệm được thời gian không và, a, ờ, xem là nó có, ờ, tiện lợi hơn không nha. Ừm, nh khi mà bạn, ừ, đi về cái nhóm thứ nhất đi ha, mình thấy là cái việc sắp xếp thời gian của bạn, ờ, 1 tuần đi 1 lần hoặc là 2 lần như thế nó cũng khá là hợp lý rồi, tại vì cái tính chất công việc của bạn nó, ưm, rất là bận rộn mà, đúng không? Đấy, ừ. Ừm, cái việc duy nhất ở đây là bạn cần lập một cái danh sách cụ thể khi mà bạn đi mua đồ, chẳng hạn là, ờ, hôm nay là có mua rau, mua trứng, mua cá các thứ. Trong cái lúc mà bạn làm việc ấy thì không ờ, mình thấy là như này, làm việc cũng phải có thời gian nghỉ chứ đâu phải là, ờ, nguyên cả mấy tiếng đồng hồ mà bạn làm liên tục, liên tục đâu, đúng không? Đó. Ừ. Chỉ cần bỏ ra 5-10 phút thôi, bạn, ờ, lật lập ra một cái, a, danh sách này, hôm nay là mình nên đi mua những cái món nào, món nào, món nào, liệt kê kỹ ra như thế vào cái ghi chú ở trên điện thoại ấy. Đó, thì bạn đi mua đồ nó vừa tiết kiệm thời gian cũng như là, a, ờm, không có bị, ờ, quên hay gì cả, đúng không?
Đúng luôn. Đúng nha. Đúng luôn nè. Đúng rồi. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Trời ơi! Cái việc mà lập danh sách nghe hay nha! Tại vì mỗi lần mà mình, ờ, đi mua á là bắt đầu mình sẽ nghĩ đến từng món, từng món lại từ đầu hổng biết là nhà đang hết cái gì ta? Xong rồi bắt đầu đứng đờ đẫn suy nghĩ rồi hoặc là nếu như mà hổng có nhớ ra nữa thì mình cứ đi dạo, đi dạo đến từng quầy á, nhớ đến đâu á thì mình sẽ lấy đến đó. Ừm, bây giờ á thì nghe theo cái cách bạn gợi ý đi lập một cái danh sách, ờ, cuối tuần mình cần mua cái cần mua cái gì á, đến giờ đi mua sẽ vào cái danh sách đó rồi, ờ, cầm mọi thứ lên bỏ vào giỏ thôi, trời ơi! Rất là nhanh và tiện nữa, mình thấy hay đó!
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đấy, mà một phần là như thế này về cái nhóm thứ hai của bạn ấy, bạn nói là, ờ, đôi khi những cái món đồ ở trong nhà của bạn, bạn vẫn chưa có, ờ, có quản lý được và nhiều khi là nó, ờ, hết thì bạn mới có thể lật đật đi mua, đúng không? Mà bạn, ờ, lại ưu tiên những cái món đồ này là mua ở trên, à, sàn điện tử thì nó có mã giảm giá thì nó cũng đỡ tiền hơn, đúng không? Đó, thì này một vài tip ấy, thì, ờ, vào những cái đồ ở trong nhà tắm của bạn chẳng hạn là về sữa rửa mặt này, dầu gội này, cũng như là sữa tắm những cái đó thì bạn, ờ, xem là, ờ, ờ, lúc mà chỉ còn một ít ở trong chai thôi, ý là vẫn chưa hết đâu nha, thì bạn nên là, ờ, lúc đấy là thêm vào giỏ hàng trước đã, tại vì, ừm, giờ cũng nên để ý là trước giờ bạn xem là bạn gội cái dầu gội nào nó phù hợp với bạn thì bạn ưu tiên là dùng mãi cái dầu gội đó, đừng có nghe s ừm, FOMO. Đấy, ờ, đừng có nghe FOMO mà nghe theo mọi người là "Ừ, dùng cái này tốt" nhưng mà thực sự là mua phải phù hợp với bản thân bạn nữa, đúng không? Đó. Rồi. Thì cho vào, ờm, danh sách như thế, cho vào giỏ hàng như thế và trong sàn điện tử ấy, thì đầu tháng lúc nào nó cũng có giạm giảm giá hết á. Á, thì bạn, ờ, khi mà bạn có danh sách ở đó rồi thì là đồ cũng sắp hết rồi. Trong cái khoảng thời, ừm, gian đấy bạn mua một cái, nó về một cái là bạn, ừm, dùng được luôn chứ không cần phải thiếu tốn hay là gì cả, đúng không?
Đúng rồi đó. Đúng rồi. À, hay! <laughs> Đúng ha, đúng ha. Đúng luôn. Trời ơi, hợp lý quá trời luôn á! Tại vì bình thường mình cứ đợi nó gần hết hoặc là đôi khi là cũng hông có nhớ luôn. Đôi khi vào phòng tắm, trời ơi, xịt cái chai sữa rửa mặt ra hết mất tiêu rồi! Trời ơi, giờ phải làm sao, giờ phải làm sao? Nhưng mà nghe theo cái cách của bạn gợi ý, trời ơi, quá là tuyệt vời luôn! Xem nó gần hết là lo bỏ cái đó vào giỏ hàng sẵn trên sàn thương mại điện tử đi nhưng mà cái nào hợp thì cứ dùng luôn cái đó đi chứ. Mình hả cũng có cái thói quen ha, đang dùng cái này tự nhiên cái nghe trên mạng, ờ, bảo cái kia cũng hay, cũng tốt cho da này kia xong bắt đầu lại, ừm, phân vân rồi chọn thêm một vài thương hiệu khác nữa. Bắt đầu là tự nhiên tốn thời gian mà, ờ, hết cái chai sữa rửa mặt đó 3, 4 ngày cũng chưa có <laughs> thay được chai mới. <laughs>
<laughs> Trời ơi! <laughs> Đúng rồi. <laughs> Đấy. Ừ, chuẩn luôn. Mà một cái là như thế này, là những cái người bán hàng ở trên mạng xã hội ấy, những cái sàn điện tử ấy người ta rất là hay đôi khi nhá, là những cái ngày thường, ví dụ giá của nó là 350.000 chẳng hạn, nhưng mà vào những cái ngày, ờm, à, giảm giá ấy, nó cũng là 350.000, nhưng mà người ta, ưm, ờ, có gắn một cái mã là, ừ, à, giảm giá, nhưng mà thực chất giá người ta là y xì như thế. Cho nên là khi mà bạn ừ, bạn dành thời gian ra để bạn tìm hiểu là xem, ô, ngày hôm nay là giá của cái dầu gội này là 350.000 này, rồi đến những cái ngày sale là nó, ờ, giảm được 30.000, giảm được 40.000 thì bạn cân nhắc mua nó, đúng không? Chứ còn nếu mà ừ, nó vừa tiết kiệm ngân sách này, cũng như là không bị, ờ, ờ, bị bị quá cuốn vào nó nữa.
À, vậy á hả? Đúng rồi. Trời ơi! Cái này mình cũng hông có để ý luôn nha, tại vì mình cứ nghĩ là nó kêu giảm giá thì mình sẽ nghĩ là nó rẻ hơn cái mức ban đầu. Có khi là mình cũng bị mắc bẫy cái kiểu mà mã giảm giá trên mạng đó, cho nên là, trời ơi, nhờ bạn nhắc thì mình mới biết là mình nên xem lại cái chuyện mà <laughs> đi đó mới được.
<laughs> Đó. Đúng rồi. <chuckles> Ờ, một cái là, ừm, cuối cùng như thế này là cái ngân sách của bạn ấy, à, khi mà bạn đã có những cái, à, kế hoạch cụ thể để bạn mua đồ rồi, thì bạn cũng lập ra kế hoạch, ờ nhưng mà căn bản ở đây ấy là bạn phải phải có cái sự kỷ luật cho bản thân bạn, nha! Chứ không phải là, ừ, cho 5.000.000 vào cái việc mua sắm mà lần sau cứ lấn sang tận 7.000.000 đâu. Đó, nếu tại vì đồ mà, chỉ cần mua những cái món đồ cần thiết trước đã, còn về trang phục hoặc là những cái gì đó mà, à, bạn thấy thích hiện tại, ừm, thì bạn có thể dời vào tháng sau. Đó, bạn có thể mua nó chứ không phải là, ừ, bị lấn sang những cái món đồ khác xong rồi đôi khi là mua những cái món đồ mà bạn không cần. Đó! Nha!
Đồng ý. Đúng luôn. Ừm ha. Trời ơi, quá là hợp lý luôn á! Thì cũng rất là cảm ơn bạn vì đã cho mình những cái góp ý và lời khuyên nó sâu sắc và nó chân thành như vậy luôn á. Thì mình cũng cảm thấy tự tin hơn sau lần mua sắm tiếp theo rồi nè, nhờ bạn hết á nha!
<laughs> Đó, nói chung là chúc bạn thành công khi mà mua những cái món đồ giảm giá nha! <laughs> Tạm biệt.
Chào bạn!